Teide day Dağı'ndan dolayı beni çok etkiledi orası. Emm, gece çıktım ben oraya. Evet, eee, işte, oradaki o gece çıktım zirveye kadar. Emm, plan çünkü şeydi, sabah böyle, eee, güneşin doğuşunu görmekti. Eee
A, yanardağ. Hı hı. Gece çıktın. Ha. Çok Ay, çok güzel. Evet.
Plan tuttu, tuttu ama neredeyse tuttu. Çünkü aşağı inerken biz normalde teleferikle inecektik. O gün de rüzgardan dolayı iptal olmuş mu? Of ben dedim: "2 saat uykuyla ne yapacağım şimdi, nasıl ineceğim?" falan. O biraz böyle çile olmuştu inerken. <chuckles>
Evet. Eyvah. Evet, öyle oluyor. <chuckles> Gerçekten doğru, o teleferiğin öyle bir şeyi var. Çıkman da garanti değil. Sen biletini falan alıyorsun, her şeyi ayarlıyorsun ama rüzgâr var diye bir anda teleferik iptal edilebiliyor. Bir de çıkmak zorunda kalsan ne olacaktı? Düşünsene en azından inmek zorunda kalmışsın yani. Yine de şanslı sayılırsın. Tek başına mı gittin bu seyahate?
Evet. Tabii tabii yani, evet. Eee, normalde biz 4 kişi, iii, çıkacaktık, ımm ama, işte, 1 tane arkadaş, onlar, hani, şeydi, çiftti. Eee, o arkadaş biraz hastalandı. Eee, işte, göze almadı. Eee, hani, ben gelmesem daha iyi olur falan dedi ama, işte, bizi bir yere kadar arabayla getirdiler en azından. Eee, sonrasında biz, işte, iii, 2 kişi çıktık toplamda 1 arkadaşımla beraber. Iıı öyle, yani, 2 kişi çıktık.
Evet. Hı hı. Hımm. Ay. Üzücü olmuştur. Evet. Hı hı.